¿Qué sueles preferir? ¿Colaborar, o trabajar solo cuando estás llevando a cabo un experimento, o un proyecto? ¿Y por qué?
Ay, puede ser, ¿por qué? La verdad no tengo idea. Ah, no cierto. No la verdad es que, mm, soy soy como muy, mm, <smacks lips> muy de ambos, no sé cómo cómo que explicarlo, porque.
<chuckles> Okey. Depende de lo que te conviene lo que te convenga.
Sí, también un poco, y sobre todo, pues, también con quién voy a colaborar, ¿no? <chuckles> Porque, no sé, por ejemplo, me me me re llegan muchos recuerdos a la cabeza de en la universidad, <chuckles> que de repente te incluso desde antes, ¿no? <chuckles> Que te daban, este, como tu equipo de trabajo, y ya empezaban a a ver el tema. Bueno, era era un caos, porque justo a ver, si te daban tema libre era como de qué tema, ¿no? Y a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, y estaba estaba interesante ver, está bien, sí, justo, y estaba interesante, ¿no? Ver el, pues, como la creatividad de todos, y de repente la lluvia de ideas, y la cantidad de ideas que se podían generar en un en muy poquito tiempo estaba padre, ¿no? Pero ya a la hora de aterrizar uno, no, bueno, es como ahí ya un problemón justo porque, pues, todos quieren hacer su tema, ¿no? O o todos ajá.
Ajá. Sí, pues sí. Ya sé. Ujú. Sí, ponerte de acuerdo. Ujú. Sí. Un problemón. Sí, y ya y apenas es como el primer pro problema, ¿no? De trabajar en equipo. <chuckles>
Sí, luego imagínate juntar los trabajos, y y si no, si n todos no trabajan al al mismo par, que por lo regular siempre es así. <chuckles> Este, todos tienen sus maneras de trabajar, pues, distintas, y pueden ser mejores, o, peores, ¿no? Pero justo es como y id d d sobre todo porque, te digo, a a mí como quien dijo, esto me cuesta, porque muchas veces yo solía ser como, el que el que ju juntaba el trabajo al final, por así decirlo, ¿no?
Sí. Ujú. Sí, sí. Sí. Okey, sí, el que ensamblaba las piezas.
Sí, ¿no? Y y justo a mí me chocaba que, pues, ya de repente me entregaban e el su parte del trabajo, y era como de: "Oye, ¿y esto? No tiene nada que ver con con lo que nosotros estamos," ¿no? Y.
<coughs> Sí. Sí, sí, sí. Te dan trabajo extra.
Ajá, justo porque ahí era como que, ah, ¿ya ven? Por eso quería yo hacerlo solo, porque de todos modos lo terminé haciendo solo, ¿no?
Sí. <chuckles> Sí, pues sí.
Pero también el caso contrario me pasaba que de repente ya después de mucho tiempo, pues, lograba como ju juntar al grupito, ya sabes, de que siempre.
A los que sabías que funcionaba.
Ajá, exacto, porque ya sabíamos cómo hacíamos las cosas y en qué momento y, pues ya no había como esa sensación de querer apurarlo, o, de querer arrearlo, ¿no? <chuckles> Ya era como de, oye, tú ya sabes que yo trabajo así. Ah, bueno, entonces tú dale tranquilo. Ah, pues sí, no te preocupes. Y ya al final, eh, se armaba un excelente trabajo, ¿no? Y era como de: "Ah, ya ven, ¿cómo sí se puede?" <chuckles>
Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Sí, pues sí, la fórmula de que de verdad que encuentras a la gente con la que con la que tra trabajas bien.
Sí, y y te iba a decir ajá.
O ajá. ¿Dime? No, perdón.
Ah, este, justo, sí, justo me acuerdo, por ejemplo, mucho de, eh, en una práctica de laboratorio, que esas eran de un profe que justamente era como el terror, ¿no? <chuckles> El terror de toda la escuela, ¿no? Y era como que: "Ay, en nanita, ¿qué vamos a hacer ahorita?" ¿No? Y justo era una materia que también era muy difícil, ¿no? Este, porque nada más es como para darte un contexto rápido de qué era la materia. Nosotros estudiamos estábamos estudiando ingeniería agrícola, ¿no? Entonces, digamos, soy agrónomo.
Sí. <chuckles> Ya, sí. Oh, okey, sí, suena difícil. <chuckles>
En, y y en un punto de de la carrera, eh, caímos en la en la materia de, eh, fitopatología, que es prácticamente, pues, ver, pues, eh, enfermedades de las plantas, ¿no? A nivel microscópico, como hongos, bacterias y cosas así, ¿no?
Guau. Guau, sí, super interesante.
Entonces, y e entonces, nada más para darte contexto de que a lo mejor era, pues, un poquito estresante, ¿no? <chuckles> Y entonces, de repente, pues, ya sabes. ¿No? También esto. ¿No? Yo lo considero como, ah, no quisiera como decirle un error. Pero es que a la larga justo tocaste muy muy el tema exacto de al principio, ¿no? De, pues, ver un poquito, ¿no? Lo que te conviene, porque también, o sea, sí es muy tu amigo, es muy tu amiga, pero sabes que, pues, <chuckles> me robaste las palabras de la boca así porque tal cual eso fue lo que pasó. O sea, tenemos hasta <laughs> sí. Tengo una foto que nos tomaron ju justo cuando nos estaba dando, este, el el profe como instrucciones, y ya estaba el equipo hecho, ¿no? Y y era, e o, ah, exacto. Y aparte era esto, de que el equipo que eligieras al principio del del de del semestre era el equipo con el que te quedabas para toda la todo el semestre y el trabajo final. Exacto, porque tú decías: "Okey, sí, mejores amigos, bravo."
Sí. Sí, claro. Sí, pero no sabe trabajar, pues, o no o no pueden trabajar juntos. <laughs> <laughs> Es que nomás de recordarme, me enoje, ah. <chuckles> <chuckles> Ujú. No. Eso era lo peor. Sí, sí, sí. <chuckles> Ya, al final ya ni era tu amigo.
Eh. <chuckles> No, y te lo juro, nos tomaron una foto en la que ya íbamos como cayendo, porque justo solamente como 2 o 3 de ahí, le pues, de verdad, le le poníamos enjundia, y pasión y conocimiento a estas cosas, <chuckles> ¿no? Pero dos, dos de ellos, la verdad es que no, o sea, no, o sea, no no no había ni cómo defenderlos. Eh, no, tampoco. E entonces, este, me acuerdo que nos tomaron una foto así como que infraganti, porque nosotros traíamos una cara así de que: "Ay, es en serio que nos está sacando esta calificación por porque estos compañeros no, pues, les les importaba, la verdad, muy poco", ¿no? ¿Sabes? Que de verdad eran eran hasta como cínicos. De que ya no, y ya casi ni entro, ¿no? Y ya y casi casi que el equipo que empezó de 5 ya era de 3 Entonces, más carga de trabajo Y no, esa foto me da muchísima risa porque lo refleja perfectamente.
Sí. Ni cómo ayudarles. <chuckles> Ujú. Sí. Chale. Ujú. Chale. Ya se ven ya se ven se les ve el odio y las expresiones.
No, te lo juro, ojalá pudiera así como mo mostrártela así que para que la vieras. Y sí, son como ese tipo de experiencias, ¿no? Como.
<laughs> Sí, sí. Sí. Oye, pero estas experiencias, eh, ¿crees que te hayan ayudado como? Eh, no sé sí ahora tienes que trabajar en equipo en equipo, digo, casi todos los trabajos son.
Sí.
Pues, no tan claro, pero todos son en equipo, casi nadie hace algo solo. ¿Y crees que te haya ayudado como esa experiencia a, pues, no tienes cómo elegir, pero a lidiar con con lo que te toca en el trabajo?
Ujú. <chuckles> Sí, sí, yo diría que sí, porque mira, aparte, o sea, ahorita sonaré como muy quejumbroso, <laughs> ¿verdad? Pero la verdad es que me encanta trabajar en equipo, o sea, yo me siento que de las 2 maneras me desenvuelvo bien, ¿sabes? O sea, cuando estoy solo, eh, pues como que entro en este tipo de híperfoco y empiezo a concentrarme, y yo lo puedo moldear como yo quiero y cosas así, es como mi bebé, <chuckles> ¿no? Yo creé a este Frankenstein de aquí, ¿no? Entonces, lo quiero mucho y lo abrazo y todo eso, y pues sé que es un buen trabajo porque, pues yo lo hice, ¿no? No por el sentirme acá muy egocéntrico, sino porque yo yo sé el trabajo ujú, todo el tiempo que le puse y así, ¿no?
Ujú. Sí. Okey. Sí. Okey. Sí, sí, sí. No, pero pues porque sabes cómo está, ajá. Sí.
Eh, pero también me gusta mucho trabajar en equipo, ¿sabes? Porque aprendo aprendo muchísimo, ¿no? apr.
Okey. Okey. Entonces, al final le vas más a equipo.
Sí, definitivamente. Eh, porque sí, justo, y no me aburro. <laughs> No, es como que, aunque salga algún problema, porque a lo mejor alguien ya la regó, o alguien no hizo tal cosa, o lo que sea, a mí me me gusta como ese ese reto, ¿no? De afrontar esas situaciones. Entonces, como que digo, está bien, pues, yo aprendo, yo sigo aprendiendo, ¿no?
Padrísimo. <coughs> Sí. Okey. Sí, pues, definitivamente es es un es un reto, pero oye, em, y cuando estás trabajando en equipo, siempre hay como, pues, últimamente siempre vas a trabajar solo en unas partes, ¿no? También. Eh, ¿cuál cuál crees que sean como las fases que convienen más en en equipo y y cuáles como como solo? O y y ¿en qué eras muy bueno tú?
Ujú. Sí. Em, pues, por ejemplo, en el último trabajo que tuve, yo trabajaba, este, en Pepsi, en, ¿cómo se llama esto? En el departamento de tratamiento de aguas, ¿no? Para, pues, justo como purificar el agua y que fuera para para los jarabes y se pudiera hacer, pues, el producto ¿no? final, refresco, jugo, lo que sea. Entonces, este, eh, a mí lo que me gustaba mucho era que sí había como siempre un un líder que era como el que más experiencia tenía ahí. Entonces, de esa de alguna manera, eso me gustaba, ¿no? Que alguien ya estaba como.
Ujú. Sí. Ajá.
No como a cargo, pero sí como que era nuestro nuestro maestro, ¿no? Por así decirlo. Este, eso me gustaba mucho, y me gustaba mucho.
Okey, sí. Ayuda con el orden eso.
Ajá. Y aparte de que ju justo con eso, como que te inspiras más a dar como tu opinión y y tu punto de vista, y decir, ¿sabes qué? yo me encargo de esto, porque yo creo que lo puedo hacer, ¿no? Y sobre todo que se agradece mucho que te tengan esa confianza, ¿no? De que, ah, bueno, Víctor ya dijo que él se encarga de esto, este, pues nada más apóyenlo
Okey, sí. Ya. No me preocupo más yo, se que que se preocupe él sí, sí, sí.
Ajá, exactamente. Entonces, ya nada más es como que, bueno, apóyenlo y, pues, lo que necesite, ¿no? Y a ver quién se encarga de, no sé, de ir a, mm, sanitizar, no sé qué tanque, o ir a revisar las líneas de producción a tal lado, ¿no? Y cosas así, y ya era como que: "Okey, yo me encargo de esto", ¿no? Como que es había un un orden, ¿no? Y y eso es lo que me gusta, sobre todo de como de empresas bien. O bueno, sí, también grupos y, eh, y equipos bien ya ajá, y aparte ya maduros, ¿no? No no me me no me refiero a maduros como de edad, sino, id si, de que ya, tipo una profesional y justo que ya tienen como bien estructurado cada cada paso, a eso me refiero con maduro, que como que.
Ujú. Sí. Bien organizados, de que. Sí. Sí, sí. Pero profesional. Okey, ya. Sí, como muy experimentado, ya ya saben qué onda.
Sí, ¿no? Como ya saben qué moverle, qué ir a, qué cómo funciona cada cosa, ¿no? Su toda la cadena que hay que seguir de, ajá. Entonces, es
Sí, claro. Sí, una una empresa como esas tan grandes, pues ya tienen todo como superespecializado, ¿no?
Exactamente, porque pam también me ha to me ha tocado lo contrario, ¿no? Que son como empresas, pues, un poquito nuevas, <chuckles> mu no muy experimentadas, que que esperan que que el equipo de trabajo, pues, salga a sacar la la chamba como sea. Y de repente ya ves que tienen problemas por aquí, problemas por allá, ya se atoraron aquí, ya se atoraron allá. Y aunque aunque todos pongan de su parte, es como, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, voy estoy a punto de explotar, ¿no?
Ujú. Sí. <chuckles> Sí, difícil.
Ujú. Justo. Entonces este, pues sí siento que eso, por ejemplo, ha marcado mucho, ¿no? Eh, mi perspectiva de cuál es la diferencia, ¿no? De saber trabajar en equipo y cuándo mejor decir, ¿sabes qué? Yo lo hago solo, ¿no? <laughs>
Sí. Sí, como en en qué parte es especializarte y todo.
Ujú. Justamente
¿Hay alguna parte del de que te gustaba más?
Eh. Sí, me gustaba mucho analizar los fisico-químicos, ¿no? Porque justo justo como por mi carrera, pues manejaba fisico-químicos del suelo, del agua, ¿no? Hasta del aire.
Okey. Sí, de que ya estudiaste eso, por eso te gusta. <chuckles> Fisio-químicos, ¿qué es eso? Ni siquiera sé.
Ujú. Sí, justo, ¿no? Entonces ¿Fisico-químicos? Eh, las las propiedades que tiene, por ejemplo, un un líquido, ¿no? O una sustancia, un sólido, en sus propiedades tanto de química, ¿no? Composición química, como se le dice físicos porque o a lo mejor puede ser muy suelto, puede ser viscoso, muy líquido, ¿no? Este, puede evaporarse muy rápido, ¿no? Mu muy caliente, ¿no? O tienen cierto pH, ¿no?
Físico-químicos, okey. Ujú. Okey. Oh, ya, ¿cómo? ¿cómo? Ajá. Y justo te iba a preguntar, ¿y eso es como para ver cómo reaccionarían en ciertas situaciones o o cómo?
Sí, pues, prácticamente era como que ya tienen, justo volvemos a lo mismo, ¿no? De que ya tienen como un plan así de que e esta agua tiene que tener estos estándares, ¿no? Y y para poder ir a la otra cadena, ¿no? Y poder preparar esto para que no reaccione mal con el ju el el jarabe, ¿no? Para que no no sea muy ácido el jugo o no sea tan tan desabrido, ¿no? Cosas así. Entonces, sí, a mi me gu ajá.
Ujú, sí. Ajá. Sí. Sí, pero ya, ¿es como una fórmula perfecta y tú tenías que checar que esa fórmula se cumpliera?
Sí, exactamente. Y estaba divertido, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a mí ahí.
Okey. Eh, sí pues es lo que te gusta, ¿no?
Sí, y, por ejemplo, ahí me gustaba mucho, eh, ayudarle a compañeros, ¿no? Eh, y ahí es donde te digo que, pues, me me encanta trabajar más en equipo que solo, ¿no? Porque de repente a mí, no sé, me rolaban otro otra área, y mis y ponían a en mi posición a otro compañero, justo para que nos empapáramos de de todas las las áreas, ¿no?
Ujú. Sí. Ujú. Sí.
Eh, pero, pues es difícil, ¿no? Tanto acostumbrarte a una y luego a otra, ¿no? Entonces, así le pasaba a mis compañeros de que: "Ay, ya no sé qué hacer". Y entonces, ahí era cuando me gustaba, ¿no? Porque sabía que, una, me iba a poner atención, <chuckles> y la otra porque sabía que lo necesitaba, ¿no? Entonces, ya me iba yo al a la misma área, aunque descuidaba tantito la mía, ¿no? Pero ya iba al tratamiento a decirle: "Ah, mira, para, no sé, adicionarle tal cosa, ¿no? Tal ácido o tal químico a al agua, pues hay que jalarle esta palanca y tantos segundos y totas y y anótale," ¿no? Y me me gusta mucho de esa manera de colaborar. ¿Sabes? Porque justo que los siento que los dos ganamos.
Sí, sí, sí, sí. Ajá. Sí. <coughs> Ujú. Okey, sí. Sí, o sea, te gusta ayudar entonces, colaborar, ayudar, como se ser útil.
Sí. Sí, claro. Y sobre todo a apoyar también las ideas de mis compañeros. Porque uno uno lo puede saber de cierta manera y y uno cree que sabe, ¿no? Pero de repente ves al otro que también sabe hacerlo, pero no sabe hacerlo como tú, <chuckles> ¿no? Entonces, de repente ya aprendes algo nuevo y dices: "Okey," sí, ¿no? Ajá, justo, ¿no? Y dices: "Ah, a su manera de hacerlo, está interesante."
Sí. Ajá. Okey, sí. Comparar notas casi, casi. Y pues, creo que es. Es difícil aprender si no te rodeas de otra gente, ¿no? De que es mejor para aprender cosas rodearte de otra gente. Oye, y un último consejo que quisieras dar a la gente como que tiene que colaborar. Trabajar en equipo.
Y. Ujú, pues, mucha comunicación, ¿no? Eh, siempre estar como en el mismo canal y seguir las decisiones de lo del mejor postor y, pues, también no no estar peleando constantemente con situaciones de que la mi idea es mejor porque esto, la mi idea es mejor. No, pues, hay que llegar a un acuerdo mutuo, ¿no? En la que justo el beneficio, ajá, justo y justo sea el beneficio de ganar-ganar, ¿no? O sea, todos podemos ganar, ¿no? Entonces, todos nos podemos beneficiar de lo mismo.
Ujú. Sí, dejar el ego. Sí. Padrísimo. Pues muchas gracias por esta plática. Estuvo muy amena. Buena noche.
Sí, ¿no? Yo también la disfruté mucho. No te preocupes, este, hasta luego.
Sí. Gracias.